ده حقيقي، ده حقيقي، غير كده هو بقى مشتِّت، أنا باحسّه مشتِّت ما بين حاجات كتير يعني، ما تقدريش تمسكي عليه آآ، إيه أكتر كرتون أنت بتحبّه؟ ما إيه والّا إيه، والّا إيه، والّا إيه والّا إيه، تحسّي إن الموضوع المجال واسع، كبير جدًا. آآ، إحنا زمان كنتِ تسأليني مثلًا إيه الكرتون اللي بتحبّيه؟ هو كذا آآ، خلاص إيه البرنامج اللي بتحبّيه؟ ماما نجوى وبقلظ مثلًا، آآ عالم سمسم <chuckles> عالم سمسم ده كان جميل برضه جدًا، من الحاجات، الذكريات الجميلة في في في طفولة الواحد. وعالم سمسم ده كان أصلًا دبدوب كده لونه أخضر كده كبير كده، وكان مثلًا يتعلّم حرف ويجيب مهنة، مثلًا يجيب لِك النجّار ويقول لِك النجّار بيعمل لِك إيه؟ آآ، يجيب لِك الخيّاط، ويجيب لِك الخيّاط ممكن ي بيعمل لِك هدومِك وهو اللي بيصنعها لِك ف كان مت من امم.
اهم. إمم. أيوه. فهمت. آه. <laughs> أكيد، بالضبط. امم. إمم. آه، بيبقى خليكِ عندِك وعي بالحاجات اللي حواليكِ حتى بتبقي عارفة كل حاجة.

أيوه، فهمت قصدِك فعلًا، يعني حقيقي فكرة شغفِك حتّى وأنتِ بتتكلّمي عن الذكريات، وأنتِ بتفتكري كُلّ حاجة في الذكريات، أنتِ بجد كُلّ التفاصيل فاكراها، يعني ما فيش تفصيلة مُعيّنة فايتاكِ من الحاجات اللي أنتِ كنتِ بتتفرّجي عليها، الحاجات اللي أنتِ كنتِ مُتعلقة بيها، الحاجات اللي كانت بتسليكِ زمان، طب احكي لي كده يعني المُناسبات بقى كانت بتعدى عليكم إزاي زمان، يعني كان عندكم كده طقوس خاصة بالمُناسبات؟
عايزة أقول لِك إن كُلّ حاجة كانت بتاخُد بهجتها، يعني العيد، أنا أنا فاكرة أوي إن أنا قبل ال العيد بك ب بمثلًا أسبوعين والّا حاجة، بنقعد ن أنزل أنا وماما، وعلشان نجيب لبس العيد، عشان أجيب بيجامة العيد، عشان أجيب التِوَك بتاعة العيد، الشراب الأبيض أبو dentelle والجزمة ال ب ب ب مثلًا بكبسونة مثلًا، والّا الأسود اللي مش عارفة إيه؟ ف لأ، كانت تفاصيل كده و وليلة العيد دي بقى، يعني ليلة الوقفة اللي بتاخدي بقى الShower فيها تستحمي كده حُماية العيد، <chuckles> وتلبسي البيجامة الجديدة بتاعة العيد، ممكن كمان كانت ماما بتحب تجيب أوي perfume جديد في العيد، فنقعد بقى نستعمله معاها.
إمم. آه. إمم. أيوه. يا سلام! <laughs> أيوه.
ف وتسرّحي شعرِك وتحطي التِوَك بتاعة يوم الوقفة، وتقعدي طول الوقت مبسوطة بنفْسك وفرحانة، وعمّالة كُلّ شوية تبُصّي على في المراية، وتشوفي بيجامتِك، آآ تنامي لبس العيد نايم جنبك، أيوه <laughs>
فعلًا كانت أجواء وحالة. آه. وطقم العيد اللي بتبقى مجهزاه، آه، مجهزة طقم العيد، وشنطة العيد، وكُلّ حاجة ليها علاقة بالعيد مجهزاها معاكِ.
بالضبط ف والصبح بقى تقومي بقى تعيّدي وتصلّي العيد وتقعدي بقى تلمّي العيدية، من خالُه ومن عمه ومن ابن خالتِك، وم يعني من كُلّ الناس اللي حواليكِ، كُلّ الناس، كُلّ حد كبير بيدّي عيدية للأطفال.
إمم.
آآ حتّى الجيران، كانت بتدي عيدية لأطفال ال جيرانهم، وكان لا كان في وِد كده وكان في